ค่ะ อยากจะสอบถามนะคะว่า คุณเนี่ยชื่นชอบการฟังเพลงไหมคะ?
ชอบมาก ๆ เลยแล้วค่ะ เพลงเนี่ย
โอ้ ถ้าอย่างงั้นน่าจะต้องมีเพลงแบบที่ชื่นชอบเนาะ อยากจะให้คุณน่ะค่ะ ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่า เพลงแรกอะค่ะที เพลงแรกเลยนะ ที่คุณชื่นชอบอะค่ะเป็นเพลงอะไร? แล้วทำไมถึงชอบ?
อืม โอ้ โอ้โฮ! ถ้าเอาแบบเพลงแรกเลยอะค่ะ มันย้อนกลับไปแบบ น่าจะแบบเกือบ 40 ปี <laughs>
อืม ค่ะ โอ้! ย้อนกลับไปนานจังเลยนะคะ <chuckles> เพลงอะไรคะคุณขา อยากรู้เลยเนี่ย?
ใช่ เพลงนกแล รู้จักหรือ เปล่า? <laughs>
นกแลเหรอคะ? นกแลของ ของ ของวง ของศิลปิน ของ อ
ใช่ แล้วแบบเรา ของวงนก ของวงนกแลเลย
อ๋อ ของวงนกแล แล้วเขาก็ออก ออก ออก เอ่อ เพลงมาชื่อว่า เพลงนกแลเหรอคะ?
ใช่ ใช่ คือ อ่า นกแลอะเขาจะเป็นวงที่เหมือนแบบเป็นเด็กชาวเขา ชาวดอย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ มารวมวงกัน แล้วก็ร้อง
อืม อืม แล้ว แล้วคือเขาจริง อันนี้คือจริง ๆ เลยใช่ไหมคะ เขาเป็นเด็กชาวเขา ชาวดอยจริง ๆ เลยใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ จริงเลยค่ะ แล้วก็ คือ คือคอนเซปต์เขาอะก็คือใส่ชุดเด็กดอยอะ แล้วก็ร้องเพลง สมัยนั้นน่ะ สมัยเด็ก ๆ เราก็ต้องไปซื้อชุดเด็กดอยมาใส่ด้วย แล้วก็ร้องเพลงนี้
อา อ๋อ โอเคค่ะ อ๋อ เหรอคะ
ใช่ <laughs>
<laughs> แล้วเราไม่ซื้อ เราใส่ชุดธรรมดา แล้วเราร้อง เรา เราร้องไม่ได้ ใช่ไหมคะ ร้องไม่ออกเหรอคะ?
ไม่ได้ มันไม่ได้ความอินเนอร์ค่ะ มันก็ต้อง คือต้องใส่ชุดเด็กดอยไปด้วย แล้วก็ร้องไปด้วย อะไรอย่างงี้ อืม
อ๋อ โอเค อือฮึ เหรอคะ แล้วแบบเหมือน กับครั้งแรกที่คุณได้ยินได้ฟัง อะไรเงี้ย มัน มัน มันคือใน เนื่องในวาระ ในโอกาสอะไรอะคะ?
คือเอาจริง ๆ นะคะ จำไม่ได้หรอกค่ะว่า ชอบเพราะอะไร เพราะว่ามันเป็นตอนที่เราแบบเด็กมาก ๆ เลยอะ แต่ก็คือแบบ คือพอไปดูในอัลบัมรูป หรืออะไรอย่างเงี้ย อืม มันก็จะเห็นว่า เออ เราใส่ชุดเด็กดอยบ่อยมาก อะไรอย่างเงี้ย อืม
อือ ๆ ๆ ๆ อือ ค่ะ ๆ อือ อาจจะเป็นเพราะคุณได้รับอิทธิพลมาจากวงนี้ไหมคะ?
ใช่ค่ะ เพราะว่าแบบว่าคือวงเนี้ยมันน่าจะดังในแบบยุคนั้นมาก ๆ อะ เออ
อือ ๆ ๆ อือ คือ เออ มัน
ก็เลยแบบว่า เด็ก ๆ เราก็ใส่ชุดเด็กดอย แล้วก็เต้น
คือแล้ว แล้ววงเนี้ยเขาเป็นแบบเหมือนกับวงเด็ก ๆ ด้วยไหมคะ? เพราะว่าฟังดูแล้วแบบอาจจะเป็นขวัญใจเด็ก ๆ ไปเลยในสมัยนั้น
ใช่ค่ะ เป็นวงเด็ก ๆ ที่แบบเด็ก ๆ มาร้องกันเอง อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วเสียงมันก็จะเป็นแบบเด็ก ๆ เพราะว่าเด็กนักร้องนำตอนนั้น ก็คือน่าจะรุ่น ๆ ใกล้ ๆ กัน แบบ 5-6 ขวบ อะไรอย่างเงี้ย อือ
เออ อ๋อ อ้อ เหรอคะ?
ใช่
อ๋อ มัน มันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนกับคุณก็เลยแบบ เออ อัน อันเนี้ยแหละ วงเนี้ยแหละ เป็นแบบ เป็น เป็นวงที่คุณชื่นชอบด้วย ถูกต้องไหมคะ? นอกจากเพลงแล้ว
ใช่ค่ะ คืออาจ ต้องบอกว่าจริง ๆ อะ เรา ถ้าเอา ถ้าถาม เพราะว่าคำถามที่คุณถามอะ คือเพลงแรก ใช่ไหมคะ อะ ถ้าเป็นเพลงแรกอะ เพลงที่เราจำได้เลยในหัว แล้วมันเด็กที่สุดอะ ก็คือเพลงนี้ อ่า แต่ว่าถ้าแบบเอาเป็นช่วงวัยที่แบบเราโตขึ้นมาแล้ว แล้วเราก็ อ่า แล้วเราจำได้ว่าเราชอบอะ ก็น่าจะเป็น แต่จำไม่ได้ว่า อันไหนมันเกิดก่อนกันนะ แต่ยุคมันน่าจะใกล้เคียงกัน ก็คือเพลงดาวของคริสติน กับเพลงสบตาของแอนเดรีย
อือ ๆ อือ ๆ ๆ อือ อืม ค่ะ โตขึ้นมาหน่อย เออ ค่ะ ค่ะ ดาว ดาวกับ เอ่อ สบตา เออ แล้ว แล้วความพิเศษของ 2 เพลงนี้ มันแบบเหมือนกับทำ ทำไมคุณถึงชอบ เนื้อหา คำร้อง ทำนอง หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน มันเป็นอะไรเอ่ย ที่คุณแบบชอบ?
ใช่ น่าจะเป็นในเรื่องของทำนอง กับเนื้อหาเพลงนะคะ เพราะว่าเหมือน อ่า เอาจริง ๆ ตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ เราไม่มีความรักหรอก เราไม่รู้จักว่า ความรักคืออะไร แต่ว่าแบบเพลงมันเศร้าอะ เพลงมันแบบ เออ มัน มันสร้างอินเนอร์ได้ง่าย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือ อือ อ๋อ ม คือทั้ง คือทั้ง สอง เพลงเนี่ย มันเป็นเพลงเศร้าหมดเลยใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ อย่างเพลงดาว ก็จะอารมณ์เหมือนแบบว่า เออ แบบจ้องมองดวงดาว แล้วก็คิดถึงเธอ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบ เออ เรามีดวงดาวดวงเดียวกัน ขอพรจากดวงดาวได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย
เออ อ๋อ เออ เออ ฟัง ฟังดูเศร้าจริง ๆ ด้วยค่ะ
ใช่
อือ อ้าว แล้วอย่าง อย่างสบ เพลงอีกเพลงหนึ่งล่ะคะ เพลงอะไรนะ สบตา สบตาอะค่ะ?
ส่วน อืม ใช่ อ่า สบตา มันก็จะเนื้อเพลง มันก็จะทำนองแบบว่า แบบ อ่า เนื้อเพลง มันจะแบบ เห็นเงาในตาฉันไหม เห็นเธออยู่ในนั้นไหม รู้ใจกันบ้างไหมว่า ฉันนั้นคิดยังไง เหมือนไปแอบชอบเขาข้างเดียว อะไรอย่างเงี้ย แบบเหมือนแบบ เออ แบบ puppy love เหมือนแบบแอบมองเขาอยู่ แล้วแบบบางทีเขาก็แว่บมาเห็นเราแอบมองเขา แล้วเราก็หลบตา อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นโมเมนต์ว่า เหมือนแบบ "เฮ้ย เราอะสบตากันนะ แล้วเธอแบบรู้ไหมว่า ฉันแบบรู้สึกยังไงกับเธอ" อะไรอย่างเงี้ย
อือ อ๋อ เป็นเพลงรักนี่เองเนาะ เออ อา เออ อ๋อ คือแปลว่าอย่างเงี้ย 2 เพลงเนี้ยในสมัยที่แบบมัน ในสมัยของคุณที่แบบเหมือนกับเติบโตมาก็ มันก็เป็นเพลงที่ยอดนิยม ใช่ไหมคะ คล้าย ๆ เพลงของวงนกแลไหมคะ ที่แบบเหมือนกับเด็ก ๆ ต้อง ไปแต่งชุดชาวเขา อย่าง อย่างของ 2 2 เพลงนี้ก็เหมือนกันไหมคะ เป็นที่นิยมเหมือนกันไหม? เออ ค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ก็คือเป็น เป็นเพลงฮิตในช่วงวัยนั้น ๆ น่ะค่ะ เพราะว่าอย่างของคริสตินเองเนี่ย เมื่อก่อนน่ะเขาจะเหมือนสนิทกับโจอี้บอย แล้วก็เหมือน
อือ ๆ อือ คริสตินนี่คือ คือเป็น เป็น ฟัง ฟังดูแล้ว ชื่อ ชื่อไม่เหมือนคนไทย อ ล แต่เขาร้องเพลงไทยได้ใช่ไหมคะ?
ก็เขาจะ ใช่ เขาเป็นลูกครึ่ง ก็คือเพลงที่เขาร้องอะ เพลง เพลงดาวอะ ก็จะเป็นสำเนียงแบบลูกครึ่งอะ แบบเป็นภาษาไทยสำเนียงลูกครึ่ง <laughs>
อ๋อ โอเค อ๋อ เป็นภาษาไทย <chuckles> เป็นภาษาไทยที่แบบไม่ชัด แต่ว่าก็มีความเพราะไพเราะใช่ไหมคะ? เออ ๆ
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ อย่างที่บอกว่า เหมือนตอนนั้นน่ะเขาสนิทกับโจอี้บอย แล้วเขาก็เหมือนแบบฉีก เหมือนแบบเป็นแบะ กึ่ง ๆ ว่า เป็นคอรัส หรือว่าแบบเป็นพวกแบบที่ไปเต้น ๆ อยู่ข้าง ๆ โจอี้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ออกซิงเกิลเดี่ยวออกมาเป็นเพลงนี้
เออ ๆ เออ เออ ๆ ค่ะ อ๋อ ค คือแปลว่านักร้องท่านเนี้ย จุดเริ่มต้นเขามาจากการร้องคอรัสให้กับอะไรนะ คุณโจอี้บอยใช่ไหมคะ? แล้วพอ พอเมื่อระยะเวลาผ่านไป อ่า ประมาณหนึ่ง เขาก็ทำเพลง แล้วก็ออกเป็นซิงเกิลของเขา แบบนี้ใช่ไหมคะ? อ๋อ โอเค ฟังดูมันก็มีจุดเริ่มต้น แล้วก็กลายมาเป็นนักร้องไปเลยใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ แต่ว่าออกอัลบัมเดียว แล้วก็หายไปเลยนะ แล้ว ก็ เหมือน
มัน มันทำไมถึงหายไป คือไม่ได้รับความนิยมเหรอ มัน ใน ในเมื่อคุณก็บอกแบบว่า เออ ข ก็เพลงเขาก็เป็นที่ฮอตฮิตอยู่?
คือมันดังแบบดังจริง ๆ จัง ๆ อะ เพลงเดียวเลย
เออ ๆ อ๋อ ก็แปลว่า ได้รับความนิยมเพลงเดียว แบบนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่
อืม อือ ก็น่าเสียดายนะคะเนี่ย เอ่อ แล้วอีกท่านหนึ่งอะคะ?
ค่ะ อะ อีกคนหนึ่งก็คือแอนเดรีย สวอเรซ ก็คือเขาจะเป็นนักร้อง ลูกครึ่งเหมือนกัน ลูกครึ่ง
อืม อันนี้ก็ฟังดู อันนี้ก็ ฟังดู <chuckles> โอเคค่ะ <chuckles> เออ
เออ แต่อันนี้เขาร้องเพลงไทยชัด เพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่ง แต่เขาอยู่เมืองไทย เขาโตที่เมืองไทย เขาอยู่เมืองไทย
อ๋อ แสดงว่า คือแบบเหมือนพูดไทยฉะฉานเลย ก็เลยร้องเพลงไทยชัดเจนเลยใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ แต่ว่าหน้าตาเขาจะแบบน่ารัก ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะเหมือนแบบ
อือ ๆ ๆ ๆ ๆ
คือดูหน้าตาก็ยังรู้ว่าเป็นลูกครึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็คือร้องเพลงไทยชัด อันเนี้ยเขาก็จะมีเพลงดังหลายเพลงเหมือนกัน ก็ น่าจะตีคู่ แอนเดรียรู้สึกน่าจะตีคู่มากับไบรโอนี่
อืม ๆ ค่ะ ไบรโอนี่ <chuckles> ทำไมมีแต่ชื่อ มีแต่ ชื่อฝรั่งหมดเลยอะค่ะ มีแต่ชื่อแบบ เอ่อ ช เหมือนชาวต่างชาติ
ใช่ ใช่ ใช่ เพราะว่ายุค ยุคนั้นเป็นยุคที่แบบลูกครึ่งเฟื่องฟูไง เพราะหน้าตาแบบหล่อสวย อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ
อ๋อ เหรอคะ? แล้วแปลว่าคือแบบถ้า ถ้าแบบสมมุติยุคนั้นก็จะไม่มีนักร้องที่แบบเหมือนกับเป็นไทย 100% เลยเหรอคะ? เป็นแบบยุค ลุก อ๋อ โอเค โอเคค่ะ <laughs>
มีสิ มี มี <chuckles> <gasps> มีเยอะ ๆ แต่เพียงแต่ว่าเหมือนอาจ ก็ถ้าเกิดว่าถามว่า เฮ้ย เราชอบใคร อะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นน่ะเราชอบ 2 คนนี้ แต่จริง ๆ อะ ก็ชอบอีกหลายคนน่ะค่ะ แต่ว่าเหมือนมัน อ่า พอเราถามคำถามแล้วมัน มันไม่ใช่คนแรกที่มัน พ็อปอัป ขึ้นมาไง คนแรกที่มัน พ็อปอัป ขึ้นมามันเป็น 2 คนนี้ อย่างเงี้ยค่ะ
อา อ๋อ ค่ะ เออ ๆ ๆ อ๋อ โอเคค่ะ เออ แล้วอย่าง อย่างคุณไบรโอนี่นี่คือ อย่างที่คุณบอกว่า อะไรนะ ตีคู่มากับคุณแอนเดรีย ตีคู่ในที่นี้หมายถึงว่าเขา <smacks lips> เพลงของทั้ง 2 คนเนี้ย คือแบบเหมือนกับฮอตฮิตเหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็เหมือนแอนเดรียจะมาจากคีตา ค่ายคีตา ตอนนี้ไม่มีแล้วนะ อา
อืม ค่ายคีตา เป็นค่าย เป็นค่ายเพลงใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ของ ของแอนเดรียจะมาจากคีตา แต่ของไบรโอนี่จะมาจากแกรมมี่
เออ ๆ อ๋อ แกรมมี่ แกรมมี่ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ? ค่ายแกรมมี่ อืม โอเคค่ะ เอ๊ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มีแบบเหมือนกับที่คุณบอกอะว่า จริง ๆ แล้วมันก็ยังมีนักร้องไทย เอ่อ ล้วน ไทย 100% อยู่เหมือนกัน แล้วอย่างนี้ คือ คุ คุณชอบฟังเพลงของนักร้องที่แบบเหมือนกับร้อง เอ่อ โดยแบบเหมือนกับคนไทย 100% ด้วยไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ อือฮึ ก็ฟังนะคะ เพราะว่า อย่าง อย่างที่บอกว่า จริง ๆ ช่วงวัยตอนเราแบบวัยรุ่นน่ะ เด็ก ๆ ใส ๆ ไรเงี้ย ตอนนั้นมันไม่มีเพลงต่างชาติอยู่แล้วอะค่ะ มันจะมีแต่เพลงไทยเนี่ยแหละ แล้วก็ ใช่ คือเพลงต่างชาติที่เราฟังอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบเพลงจีนไปเลย ที่แบบพ่อแม่เราฟัง อะไรอย่างเงี้ย
อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ เพลงไทย อ๋อ เหรอคะ? ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดฟัง แล้วคือคุณก็คือคุณลูกเนี่ยก็ฟังไปด้วย ตามคุณพ่อคุณแม่ แบบนี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ก็เหมือนแบบ อา เราอยู่ในรถ อย่างเงี้ย เขาฟัง เราก็ต้องฟังไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ต้องบอกว่า
เออ ๆ ๆ อ๋อ เพลงจีน อืม น่าสนใจค่ะ
พ่อแม่ก็ไม่ได้ฟังแต่เพลงจีน เขาก็จะมีฟังเพลงไทยด้วย แต่ว่าเขาจะเป็นสไตล์เหมือนแบบ รวมดาวนพเก้า ต้อม คีรีบูน <chuckles> เอ๊ย อ๊อด คีรีบูน ต้อม เรนโบว์ อะไรอย่างเงี้ย
เป็นยังไง? ฮะ? รวมดาวนพโกะ อ๋อ <chuckles> อ๊อด คีรี อ๊อด คีรีบูน ต้อม เรนโบว์ แปลว่า แบบนี้คุณก็อาจจะซึมซับ เอ่อ ได้รับอิด ได้ ร <chuckles> ได้รับอิทธิพลมาจากการฟังเพลงในรถของคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยเนาะ
ใช่ อ๋อ ร้องเป็นทุกเพลง <chuckles> ใช่ ร้องเป็นทุกเพลง คือแบบ
แล้ว แล้วอย่างรวม ดาวนพเก้า หรืออะไรนะ ต้อม เรนโบว์ อ๊อด คีรีบูน เนี่ย เป็นเพลงแบบเหมือนกับแนวไหนอะคะ?
ค่ะ ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเป็น Genes แบบไหนเหมือนกันน่ะ ก็ แต่ว่ามันจะเป็นเพลงแนวแบบเพลงคู่อะค่ะ เหมือนแบบ โน่นแน่ะนกเขาคู จุ๊ก จุ๊กกรู นกมันเฝ้าดู หาชู้มัน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะเป็นแบบ อันนี้ผู้ชายร้อง แล้วก็จะมีผู้หญิงร้องแบบ โถโก่งคอทำเสียงหวาน ช่างน่ารำคาญ นกกระไรใจค่ะ อะไรอย่างเงี้ย แบบ เออ มันก็
เออ อา ๆ ๆ อุ๊ย! ภาษาที่เขาใช้ก็เป็นภาษาแบบ <tsk> เขาเรียกว่ายังไงนะ แบบเหมือนกับภาษาออกแนวแบบเหมือนกับสมัยนี้ ก็ไม่ ไม่ ไม่ค่อยได้ยินในเนื้อเพลงทั่วไปแล้วนะคะ พวก อะไรนะ เออ
มัน มันมี มันมีทั้งเป็นภาษาปกติ กับภาษาที่เป็นแบบคล้าย ๆ กลอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออ ๆ ๆ เออ คล้าย ๆ กลอน ใช่ บทกลอน เออ คล้าย ๆ บทกลอนค่ะ ใช่ อืม
ใช่ แต่ แต่ภาษาปกติก็มีนะ แต่ว่า เอ่อ ไม่ได้ร้องให้ฟังเฉย ๆ <laughs>
อืม อ๋อ โอเค แล้ว แล้วอย่างสมมุติ อย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะ มันจะมีเพลงที่เขาเอามา นำ แบบเหมือนกับเพลงเก่า ๆ ที่มันฮิตเนาะ ฮอตฮิตในสมัยเก่า นำกลับมาแบบเหมือนกับมา มาร้องใหม่ โดยที่เป็นแบบเหมือนกับนักร้อง นักร้องรุ่นใหม่ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ คุณมีความรู้สึกยังไงกับเพลง เพลงเก่า แล้วเอา นำมาร้องใหม่ อย่างนี้บ้างแล้วไหมคะ? อืม อะ คุณมีความรู้สึกยังไงอะคะ?
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ก็ ถ้าเขาเอามา Remix ใหม่แล้วมันเพราะ เราก็โอเคนะ เราก็ เราก็ทำให้เรานึกถึงเพลงนั้นไปด้วยอะค่ะ อย่างเพลง ทั้งเพลงดาวกับเพลงสบตา มีคนเอามา Remix หลายรอบมาก
อืม ๆ อืม ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? ล เออ อย่างงี้คุณได้ฟังทั้งตัวแบบเหมือนต้นฉบับกับ เอ่อ Remix เนาะ ที่เอามาทำใหม่ อย่างเงี้ยค่ะ คุณมีความรู้สึกยังไงกับแบบฟังต้นฉบับ แล้วก็มาฟัง Remix กับคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างอะคะ?
อืม ค่ะ ก็โอเคนะคะ เพราะว่าเหมือน อันที่เขาทำ Remix อะ มันก็ฟังออกมา มันก็โอเคในช่วงของ ยุคนี้อะค่ะ มันไม่ได้ฟังแล้วแบบ โอ้ เพลงมัน อะไรเนี่ย เอาเพลงดี ๆ มาทำเสียหมด มันไม่ใช่แบบฟีลแบบนั้นน่ะ มันเป็นฟีลที่แบบ เออ มันก็เพราะในอีกรูปแบบหนึ่ง แล้วมันก็ทำให้เรานึกถึง เพลงเก่าด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ อ๋อ ก็แปลว่า เพลงที่นำมา Remix ใหม่ในปัจจุบัน อย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่น อย่างเพลง ดาว หรือเพลง สบตา ในปัจจุบันเนี้ยค่ะ ก็ยังมีความรู้สึกว่า คุณน่ะไม่ได้แบบรู้สึกขัดหู ไม่ได้รู้สึกขัดหูขัดใจ ก็ยังฟัง ดูมันยังเป็นเพลงที่เพราะอยู่ รื่นหูอยู่ แบบนี้เนาะ อ๋อ ค่ะ เออ ๆ ๆ แล้วอย่างเพลง เอ่อ เพลงของนักร้องในปัจจุบันเนี้ยค่ะ ในปัจจุบันน่ะนะ มันจะมีเพลงไหนบ้างไหมคะ? ที่แบบคุณฟังแล้วคุณชอบอะค่ะ
ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ ค่ะ จริง ๆ อะ เพลงยุคนี้ ก็ เราก็ชอบหลายคน แต่ว่า เอ่อ เราจะชอบ ถ้าแบบ ออกมาแล้วแทบจะ 100% แล้วชอบนะ ก็จะเป็น น้องอิ้งค์ วรันธร กับ
อืม อืม
นนท์ ธนนท์ ที่รู้สึกว่า เออ ไม่ว่าเขาออกเพลงอะไรมา เราก็จะแบบรู้สึกว่า ชอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม เป็นยังไงคะ? เออ และ แนวเพลง ของทั้งคู่ เนี่ย เป็นยังไงอะคะ?
คิดว่า มันน่าจะอยู่ในโหมด ของพอปนะ
พอปใช่ไหมคะ? เออ
อ่า ใช่ คิดว่ามันน่าจะอยู่ในโหมดของพอป เพราะว่ามัน ไม่น่าจะเข้าเป็นแนวอื่นได้ <chuckles>
เออ ๆ เออ แล้วมีเพลงแบบ เอ่อ อย่างของคุณอิ้งค์ หรือของคุณนนท์เนี่ย ที่คุณชื่นชอบมากที่สุดไหมคะ?
จริง ๆ มันมีแหละค่ะ แต่ว่าเป็นคนที่แบบจำชื่อเพลงไม่ค่อยเก่ง อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าอย่างของ ของอิ้งค์เนี่ย เราเชื่อว่า สมมติว่า เขาออกอัล ออกเพลงมาแบบ 12 เพลงอย่างเงี้ย เราว่าสัก 8 เพลงอะที่เราจะต้องชอบแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ มันก็ ม แล้วเพลงของ เอ่อ คุณอิ้งค์เนี่ย จะเป็นเพลงแนวที่แบบเหมือนกับอาจจะฟังง่ายสำหรับคุณใช่ไหมคะ? แล้วคุณก็เลยแบบ เหมือนกับ เออ แล้วอย่างของคุณนนท์ ธนนท์น่ะค่ะ
ใช่ ค่ะ นนท์เนี่ย ต้องบอกว่าเพลงเขาก็เพราะ แล้วก็ชอบดูเขาแบบชอบดูคลิปเขาด้วย เพราะเขาตลก เหมือนแบบเป็นตลกที่ร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
เออ อ๋อ <laughs> เหรอคะ? เออ แปลว่าเขาเป็นคนมีความสามารถใช่ไหม คะ? <chuckles>
ใช่ ก็คือทุกคนเขาจ ก็จะพูดอย่างนี้แหละว่า เออ เหมือนไปดูทอล์กโชว์ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบมีเพลงขั้นกลางอย่างเงี้ยค่ะ
เออ ๆ ๆ อา โอเค โอ้โฮ ฟังเรื่องของคุณนี่น่าสนุกมาก ๆ เลยนะคะ สนุกจริง ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวไว้วันหลังมาคุยกันอีกนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะ
ได้เลยค่ะ ยินดีมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ